E então foi, assim, foi uma surpresa incrível, foi foi um evento muito bonito, quando a gente estava chegando inclusive, estava tocando uma banda marcial, a banda marcial estava
Ah, além de tudo tinha banda, além de tudo tinha banda, ótimo.
Tinha, sabe aquelas bandas de banda marcial mesmo, banda com com com sopros, com metais, assim, tocando tocando aquelas marchinhas, alguma coisa assim, sabe, as músicas da da cidade, alguma coisa assim.
Sim. Sim. Aquela coisa, assim, clássica. Sim, claro. Correto.
E e aí em seguida tiveram os fogos, então foi uma coisa linda e foi uma surpresa, eh, muito boa assim, foi muito legal, foi muito legal mesmo.
Eu im eu imagino, sim, e Vamos lá, no momento que vocês desceram que começou todo o espetáculo, assim, o que que você realmente sentiu no teu interior ao ao ver isso tipo, você se sentiu com sorte? Você tinha mencionado que você chegou no momento certo, qual que foi o teu sentimento imediato na hora que começou o espetáculo?
Sim. Ah, já já me bateu aquela euforia, porque eu falei: "Aqui a gente tirou a sorte grande. Estamos in se se está toda essa galera indo aqui, é porque vai dar bom, é que tem uma coisa legal acontecendo".
É, não tem como, né. Exatamente.
E da estação, você já conseguia escutar a banda marcial tocando. Ai eles tocavam as machinhas, algumas outras coisas, estavam tocando. E e eu falei: "Tem alguma coisa legal rolando, vamos que a aqui deu deu certo".
Ah, olha. Então Já teve o pressentimento assim, é. <chuckles> E
Então eu já fiquei entusiasmado, sabe?
Não tem como não, né, imagina uma coisa e hoje e hoje em dia assim bom, porque eu eu moro aqui nos Estados Unidos e hoje em dia, aqui não tem nada assim desse tipo de experiência, né, um país mais moderno, mas a Itália ainda tem aquela estilo clássico de viver, né. E e e esse viagem aí, quem que te recomendou, assim? Por que que vocês foram para essa região?
Pois é. Sim. Sim.